أيوه، طبعًا أنا فاهماكِ جدًا، جدًا، وحاسّة بشعورِك آآ، خاصّةً يعني لمّا بيكون كمان في أصحابك حواليكِ وكمان بيهزروا أو بيقولوا كلام مش مُناسب أو بيحرجِك. بس أنا آآ، يعني آآ، عايزة أفهم منِّك أكتر هو أنتِ يعني آآ، لمّا بتيجي آآ، راحة مُناسبة معيّنة أو خروجة معيّنة بتبقى مُناسبات زي إيه يعني؟ أفراح، والّا مُجرّد تجمُّعات هتقابلي أصحابِك والّا أعياد مِيلاد، بتروحي إزاي يعني؟
بُصّي، هي بتبقى كذا حاجة عادي، ساعات مثلًا كنت راحة أقابل صحابي وقُلنا مِتفقين على يوم حنخرُج فيه ن نتغدّى برّا ونتمشى، نتصوّر يبقى يوم لطيف ما بيننا يعني، ف فكان اليوم ده أنا لبِست طَقم عادي من عندي وكنت حاسّة إن شكله حلو، فلمّا رُحت عقَّبوه لي عليه وقالوا لي آآ، ليه ما لبِستيش كذا، ما أنتِ عندِك كذا تاني كنتِ تقدري تلبِسيه هيبقى أحلى من ده وأنا مش فاهمة يعني آآ، م إمتى هالبِس الحاجة اللي هيخلّ هالبِسها فيقولوا لي عليها الله شكلها جميل، زي ما بيشوفوا غيري وبيقولوا لها وزي ما أنا كمان باشوف بنات وأقول لهم شكلكم جميل، ف فلمّا قالوا لي كده ب حسّيت بقى يوميها برضه بقلِّة ثِقة في نَفْسي وإن هُم شكلهم أحلى. طبعًا أنا مش غَيرانة منهم أنا بس الفكرة إن أنا عايزة أكون واثقة في نَفْسي زيّهم، هُم عارفين إن هُم إيه ولابِسين إيه أنا لأ. بف ف و و إمم وأنتِ إمم. ولمّا باروح مثلًا حاجة زي زي فرح أو كده آآ، لبِست مرّة بليزر على جيبَة كده آآ فكانت الجيبَة مش لايقة على البليزر وأنا مش عارفة أنا كنت شايفة style زي كده بس طلع إن الألوان مش مُتناسقة يعني برضه آآ، حد من اللي كانوا موجودين من صحابي قالوا لي، فاتضّايقت طبعًا حتى ما رضيتش أقوم من مكاني.
فاهماكِ طبعًا، فاهماكِ، فاهم